Assolutamente, guarda proprio questo. Io ho fatto ehm, hai toccato un tasto ottimo, nel senso che, uhm, qualche mese fa ho fatto un viaggio, sono andata in Polonia, e cosa fai? La classica visita, ehm, a Birkenau, ehm, Auschwitz, no, e abbiamo incontrato un gruppo di ebrei che si abbracciava, cantava e piangeva, commemorando i defunti. Però la storia non ci ha insegnato niente. Pochi anni prima i perseguitati erano loro. Adesso che cosa stanno facendo? Cioè, cosa abbiamo imparato? Repetita che non iuvant in questo caso. Cioè a me si è accapponata la pelle, perché è un'esperienza particolare e particolarmente dura visitare quella zona, vedere loro che eh, vedere loro che piangevano altrettanto, però <tsk> che cosa abbiamo imparato? Cioè ehm, io stavo andando su tutte le furie, cioè
Sì. Okay. Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Esa eh infatti, esatto. La stessa cosa. E infatti. No, sì, assolutamente. Anch'io sono andata. Ma ma esa ma alla fine s è tutto un infin cioè un come dici, un cerchio. Tutto tutto ritorna, è sempre ugua la storia è sempre la stessa. Cioè se tu guardi anche quello che succedeva molti anni fa, si sta ripetendo in questo anche al giorno d'oggi, ma, ehm, in maniera un po' diversa, però il concetto rimane sempre lo stesso. Cioè non non si riesce a rompere questo cerchio alla fine.
Sì. Mh-mh. Mh. Sì, sì, ma anche no, no, ed è una cosa che io non ri uhm, proprio non riesco a capire, mhmm, i meccanismi. Anche Tibet e Cina. Ma perché? Ma perché? Cioè il mondo è bello proprio perché è vario, cioè ehm, culture diverse, religioni diverse, modi di pregare diversi. Io sono stata in molto in molti, molti paesi musulmani. Ehm, tant'è vero che il mio compagno mi ha detto: "Vabbè, quest'anno per favore paesi musulmani anche no, grazie". Oltre alla temperatura,
No, e infatti. <chuckles> Infatti. Esatto. Sì. <chuckles> È di è difficile, diciamo, entrare in questa nuova in questa cultura diversa?
Allora, da donna

Mhmm, no, no, più che al quello era l'o l'orario in cui doveva fare i suoi rituali, i suoi mantra, sai, ehm, pregare Allah e tutto il resto. Cioè, non l'ha fermato neanche il fatto che era in autostrada. Lui aveva il tappetino, ehm, di ehm, arrotolato nella macchina per le emergenze, nella macchina, nel motore per le emergenze. Questo è proprio
<chuckles> Sì. Sì. Ah. <chuckles> Ma quello diciamo è un po' estremo. Cioè, ci son cose troppo estreme.
Da morire, proprio, mh. Assolutamente. Cioè di nonostante il fatto che si stesse facendo una passeggiata con la moto o stava raggiungendo un posto x, lui si è fermato per pregare, questo cioè dico mh.
Mh-mh. Sì. Cioè, alla fine puoi farlo però non mettendo a rischio anche la vita degli altri. Perché quello è egoismo altro che il viagg
Sì, cioè po vedi poi che ruolo importante che ha la religione per questi popoli, cioè, mhmm.
Ehm, diventa più importante che l'essere umano in sé.
Mamma mia, è stato proprio un bell'impatto insomma da vedere. Mh, mh, mh.
Anche No, sì ma a volte cioè, distruggono la loro persona solo per la religione. Cioè, mhmm, non trovo cioè non riesco ancora a concepire quella loro come loro ragionano diciamo così.
Esatto. Sì, sì, sì, sì, sì. No, guarda, mhmm, ehm, viaggiando un po' in giro per il mondo poi, mhmm, mhmm, anche tu ti renderai conto che, ehm, la religione n non unisce, ragazzi, non unisce, non si capisce come mai divide, mhmm
Sì. Esatto. E infatti n anche anche nelle scuole divide molto. Cioè, mi ricordo che c'erano anche polemiche su sulla croce queste co cioè alla fine, secondo me, non bisogna stare dietro a queste piccolezze. L'importante è che adesso si può stare insieme nella stessa classe, no, senza divi divisioni di religione, divisioni di etnie o divisioni di di sesso alla fine.
Non Mh. Sì. Brava. Mh, mh ,mh. Mh, mh. Assolutamente. Mh. Brava, bravissima. Io non la metterei completamente la croce in una in una classe, punto 1 no s eh, mh-mh.
Ma esatto, a parte che l'Italia non dovrebbe neanche, <chuckles> avere una religione in sé. <chuckles> Però
No, non mi piace. Mh. Fai conto che poi abbiamo scelto, non si capisce come, il simbolo più brutto, più triste, più emotivamente angosciante, nella nostra re perché la croce? Ma scegli la colomba, scegli la palma, non lo so, scegli qualsiasi altra cosa. La croce, scegliamo altro. Già così iniziamo non me la stai facendo piacere, cioè, ehm, esa mhmm, no
Sì. <chuckles> <chuckles> Mh. Sì, infatti. Non siamo male. <chuckles> Però diciamo che ormai queste di questi simboli sì, rappresentano la storia e ci sta che ci sono dei monumenti che ce la ricordano però i diciamo gli ambienti sociali non dovrebbero essere rappresentati da una religione, perché quello non va a unire le persone va solo a a dividerle e a portare dei litigi, dei contrasti.
Mh. Mh. Mh-mh.

Sì, sì, guarda noi, mhmm, parl mh. Eh, brava, esatto, sì, mhmm. Per parlavi proprio di scuola. Avevamo una compagnetta che si chiamava Mina. Mina è la madre è il nome della del profeta, quindi proprio musulmana al 100%. Ehm, lei durante le ore di religione, la m la professoressa la faceva uscire fuori. Dico già non mi piace questa storia, dico, mhmm: "Tu puoi parlare di religione quanto vuoi, ma perché la stai facendo uscire?" C "No, è per rispetto nei suoi confronti". No, falla stare in classe, falla stare qui.
Tipo soprattutto la scuola, perché la scuola deve insegnare. Sì. Okay. Ma come? Ma ma allora a parte che Ma esatto, a parte che la religione, scusa se ti interrompo ehm, la religione non è solo cristianesimo, solo questa cioè, religione si può unire, quindi puoi parlare della delig di tutte le religioni. Cioè io mi ricordo
No, vai tran pure. Esatto. Sì, sì, è letteralmente chiacchierare, cioè nel senso, mhmm
che noi avevamo sì una professoressa che, uhm, lei nonostante
Mh. Mh-mh. Mh-mh.
cioè lei non è che insegnava solo la n nostra religione, insegnava tutte le religioni del mondo e quindi sì, and ognuno studiava una religione per poi esporla. Secondo me quello è interessante perché così, anche i miei compagni s sì.
Giusto, giusto, lo sa molto bene. Eh, ovviamente, ma il fai conto che, mhmm, il i Gesù Cristo, mhmm, la prima formula era un auditorium, non era un, ehm: "Tu non puoi venire, tu non puoi veni" "venite tutti, parliamo, discut" era un auditorium, punto. <chuckles> Non era tu mh-mh.
Mh-mh. Esatto. No, sì diciamo che <chuckles> su 'sta roba delle classi che v devono uscire chi non appartie è sbagliatissimo. Cioè ci sta che l'individuo in sé può decidere se vuole rimanere o no, però cacciarlo no, assolutamente no. Anzi, dovresti cercare un tema comune, su cui parlare tutti insieme.
Brava, concordo. Mh. Assolutamente, concordo in pieno su quello che hai detto, anzi mi fa piacere di avere incontrato una personcina così giovane e in gamba. Brava. <chuckles>
<chuckles> Per sos Ehm, diciamo c c'è tanto su cui parlare di questo tema.
Assolutamente, non finiremmo più. <chuckles> Va bene, ti ti ringrazio per questa chiamata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, un abbraccione. Cia ciao.
<chuckles> Esatt Diciamo è molto, molto lungo. Anch'io ti ringrazio. <chuckles> Cia ciao, è stato un piacere. Cia ciao.